ค่ะ อยากจะรู้ว่าปกติอะค่ะ มีวิธีจัดการกับความเครียดจากเวลาทำงาน อะไรอย่างเงี้ย ยังไงเหรอคะ?
ได้เลยค่ะ ก็ อ่า จะต้อง คือขอเกริ่นก่อนว่า จริง ๆ งานที่ ทำ เป็น งานที่ทำเกี่ยวกับตัวเลขอะนะคะ ก็ ค่อนข้าง ที่จะ เครียด ในเรื่องของ ตัวเลขในทุก ๆ วัน แล้วก็ เอ่อ อีกนัยหนึ่ง ก็คือต้องมีความรวดเร็วด้วย เพราะว่ามีเป้า อือ ก็เลยเป็นงาน งานที่ทำทุกวันนี้ ก็คือค่อนข้าง ค เครียด แต่วิธีจัดการ ก็คือ อาจ จะ ใช้ความเครียดตรงนั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานได้ดีขึ้น
อืม อ๋อ เกี่ยวกับ ตัวเลข อือฮึ อา อืม ๆ คือ ทำยังไงคะ? โอ้ เออ
เปลี่ยนความเครียดมาเป็นพลัง <chuckles> ในการที่จะทำให้ตัว เอง พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ
อืม อื้อฮือ อ๋อ ยังไงอะคะ? น่าสนใจมาก ๆ เลย
ก็ คือต้องบอกก่อนว่างาน น 1 นอกจากจะมีตัวเลข เป็น ที่ จะต้องใช้ความถูกต้อง ความครบถ้วนอะนะคะ แล้วก็มี เป้า ก็คือจะต้องรวดเร็วด้วย ทีนี้ในทุก ๆ เดือนนะคะ ของงานที่ทำอยู่ ก็จะค่อนข้างมีเป้า ที่จะเป็นกราฟของแต่ละคน ของพนักงานทุกคน โชว์ทุก ทุก ๆ เดือน ทีเนี้ยก็จะ จะสามารถเห็นได้เลยว่า อะ ใครทำงานเยอะ ใครทำงานน้อย เพราะว่าคนที่ทำงานเยอะ ส่วนใหญ่ก็กราฟก็จะพุ่งขึ้นนะคะ คะ แต่ว่าคนที่ ทำงาน ไม่เยอะหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์เนี่ย กราฟก็จะไม่ ไม่สูงเท่าเพื่อน ก็ค่อนข้างที่จะเครียด เพราะว่า อ่า หัวหน้างานเองเนี่ย ก็จะติ ณ ตรงนั้นเลย อาจจะมีการ ให้ ให้เราแบบว่า เพิ่ม การทำงานในจุดนี้ให้เพิ่มขึ้นหน่อยนะ ให้ ให้เท่าเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่ง
อืม ค่ะ อ๋อ อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ อืม อ๋อ ก็คือเหมือน คือทุกคนเห็นกันหมดเลยนะฟ้าว่า แบบใครทำงานมาก ทำงานน้อย อย่างงี้
ใช่